Como a comida da sua infância marcou quem você é?
Sabe que é bem interessante, que, eh, a comida fazia parte sempre fez parte da minha família, né, eh, domingos, a gente principalmente aos domingos, né, a minha avó cozinhava muito bem, mas domingos era um dia que domingo, né, era o dia que a gente reunia toda a família para tá junto, então
Uhum. O famoso dia de família.
Isso, isso mesmo. Então teve eh, a marcou através dessas reuniões eu acho, né, desse convívio.
Uhum. E Uhum, uhum. E esses encontros que você comentou com a sua família e na casa da sua avó, eles eram religiosamente todo domingo ou tinha um evento especial, ali, que trazia toda a família pra junto de outros membros?
Era todo domingo, todo santo domingo, querendo ou não, a gente tinha que tá na casa da minha avó e claro, daí tinha outras épocas também, que eram meio que ob obrigatórias, vamos pôr assim dizer, mas as reuniões, né, final de ano e tudo mais.
Hum. Ai. Uhum, uhum. E você comentou da sua avó, pelo que parece, ela era a mulher que segurava a família unida.
Segurava, ela era a matriarca, mesmo, assim, era uma mulher espetacular, guerreira, forte, é impressionante, assim, e tinha
Uhum. Uhum. E e me conta um pouquinho mais sobre a culinária dela, já que você comentou que vocês comiam e se juntavam todos os domingos, e a comida fazia parte desses momentos.
Isso, é, fazia e era uma comida deliciosa, meu Deus, a mulher cozinhava como ninguém, né, acho que não tem comida melhor do que a avó, né, e ela, eh, ti tinha origem árabe, né, então ela fazia muitas coisas ali, quibe, eh, aquele outro prato, deixa eu ver se eu me lembro o nome, charutinho, eh, e fazia outras coisas massas maravilhosas, e naquela época era tudo à mão, né, não tinha nada essa coisa industrializada, eh
<laughs> Aham. Uhum. Uh uhum. Tudo a mão, claro. Sim, sim, e você como neta, você gostava de participar desse processo de criação ou você deixava a magia pra ela?
É, da comida, eu às vezes participava alguma coisinha ou outra, a gente gostava de cozinhar muito no jardim, né, porque ela tinha um jardim enorme. <laughs> É, na verdade, cozinhar de brincadeira, a gente pegava as panelas dela e e fingia que estava cozinhando com as plantas, então tinha toda essa questão mais lúdica aí das crianças.
Hum, ao ar livre. <laughs> Que legal, que legal. E quando você cozinhava essas comidas de brincadeira, você usava quais elementos?
Aí a gente pegava aquelas panelas que ela deixava, às vezes eu acho acho que deixava porque a gente ficava pegando, né, e usava, ela tinha umas árvores que tinham umas bolinhas, assim, que parecia, pronto, parecia uns feijãozinhos, não, não, eram umas bolinhas bem pequenininhas, até parecia aqueles, eh, tatu bolinha, só que em bolinha verde, e aí, daí pegava várias plantas, porque o jardim dela tinha muita quantidade de de condimentos, digamos assim. <chuckles>
Aham. Jabuticabas? Hum, tá. Uhum, uhum <giggles> sim, sim. E o que que vocês faziam, assim, mesmo que com terra, vocês davam nomes aos seus às suas criações?
Era muito gos Hum. A gente acho que dava, não me lembro direito se chegava a dar nome, mas a gente bolava muitas coisas ali naquele jardim e com ela é, acabava querendo imitar, talvez, né, aquela aquela parte toda da cozinha dela ali, e e fazia doces e e salgados pra todo mundo poder desfrutar da da brincadeira.
Aham. Aham. <giggles> Que legal! E você diria que essa fase da sua infância influenciou na pessoa que você é hoje? Você também é uma pessoa que gosta de cozinhar e tem apreço pela culinária?
Sim. Eu gosto, gosto bastante de cozinhar, apesar que, eh, mo morei, moro ainda há muito tempo, só morei ma um tempo sozinha, apesar de agora estar aqui com a família. Mas, quando eu a in influenciou tanto que, na verdade, assim, para cozinhar para mim só, fica um pouco mais complicado. A gente acaba perdendo um pouco o entusiasmo, né? Mas quando a gente reúne, né, eu acho que a comida também traz isso, né, essa reunião de pessoas, de amigos, familiares. Aí eu eu acho me sinto muito com mais prazer na cozinha, eu acho.
Uhum. Aham. Claro, claro! E você você se considera uma cozinheira tão boa quanto a sua avó? Você quer chegar no nível dela ou você apenas vê isso como uma memória afetiva e usa a culinária como um hobby?
Ui. É, eu acho que no meu caso, é mais como até adoraria chegar aos pés dela, mas acho muito complicado, porque ela cozinhava muito bem, e e acredito que, assim, até pela época, né? Eh, que nem hoje eu comentei, era tudo feito à mão, né? Massa feita à mão. É. Agora, é interessante que de alguma maneira eu busco isso hoje na minha vida, com com algumas algum Eu busco muito essa coisa um pouco mais natural. É, essa questão de tentar retomar, né. Acho que algumas questões mais saudáveis da nossa vida que a gente tinha antes e hoje. É
<laughs> Hum. Uhum. Uhum, uhum. Uhum. Claro, claro. E você diria que a sua infância, ela foi crucial para você se tornar uma pessoa que gosta e é mais inclinada a uma alimentação saudável, não processada, como você comentou antes?
Sim, sim, sim. Hoje eu busco bastante isso e vejo uma muito Eu vejo, assim, muito é muito importante essa essa questão cultural, né. De, eh, tanto desses ditos populares, né. De alimentação, eh, tinha muitas coisas que essas pessoas sabiam, que nem sabiam como sabiam, mas elas sabiam, né?
Uhum. Sim, é, algo dentro delas falava mais alto.
Isso. É, que até pelo uso, né? Por exemplo, chás. Eh, por que que elas davam receitas, né. Então era mais não é nem nada científico, mas pela questão dos efeitos que aquilo tudo causava, né. Então eu acho que existe muita sabedoria nessa, eh, nessa cultura, e
Sim, sim. Com certeza, com certeza. Os povos mais antigos, eles tinham um um contato com a natureza muito mais intenso do que a nos a geração de hoje
Aí Isso. Isso mesmo, com certeza.
E você sente que as novas gerações estão se afastando da natureza?
Sabe que, ao mesmo tempo que estão, eu acho que estão te estão começando a querer retomar. Eh, eu vejo assim, eh, uma evolução para um lado, né, de tecnologia e alimentação, processados e tudo. Mas também existe uma grande quantidade de pessoas que eh, tentam voltar um pouco, né, nesse tempo, eh, e buscar uma qualidade, né, de de alimentação, uma vida mais saudável. En isso. Eu acho que existe aí um contrapeso, né. Eu acho que, na vida, tudo é um pêndulo, né. Uma hora você vai para os extremos, mas, eh, a gente acaba querendo o meio termo ali, né. Uma coisa que fique boa para todos os lados.
Hum. Uhum. Sim. Mais orgânica. Uhum. Com certeza. E quando você está viajando ou fora da sua zona de conforto, como que você consegue trazer alimentação saudável pra a sua vida?
Então sabe que, eh, eu gosto eu sou brasileira, né, <chuckles> então eu gosto muito do arroz e feijão, né. Arroz e feijão e mais alguma coisinha. Eu procuro sempre algum lugar que tenha, pelo menos, um equilíbrio aí, né, de, eh, tem um prato que te traga os elementos que você precise, ali, para o teu dia, né, não precisa ser nada eu, eu evito, tento evitar, né, claro que eventualmente a gente também não dá para dizer que: "Ah, não gosto, né, de uma pizza", adoro pizza, adoro um sanduíche, adoro mas mas se você puder ir tentar achar uma comida pronta que te traga um benefício, pelo menos no almoço, eu acho que o almoço pra mim, uma coisa que tem que ser um pouquinho mais saudável, né. É.
Uhum. Uhum. Sim, sim. <laughs> Ah, claro, claro. É a refeição mais importante. Uhum, uhum. E você já foi adepta a comidas ultraprocessadas ou você sempre buscou rejeitar isso na sua vida?
Não, já, meu Deus, tinha quando eu quando eu fui morar sozinha mesmo, no começo, era eu comprava chegava a comprar uma pizza que durava 2, 3 dias, assim, para eu <laughs> Para eu poder para eu poder me manter com aquela pizza uns 3 dias. É Hum, às vezes não. Às vezes até pedia umas pizzas gigantes, que daí colocava na geladeira e ficava. Uns 2 dias, pelo menos, durava. Mas hoje com o tempo, você também vê que isso tudo vai afetando um pouco a tua tua saúde, né?
Nossa. <laughs> Pizza congelada? Por delivery? Nossa. Uhum, uhum. E
E quando você é novo, você processa e depois não não processa tão bem.
Claro, claro. E você comia essa essa pizza por uma questão financeira ou por falta de tempo para se dedicar à culinária, ou preguiça, talvez?
É, acho que é uma mistura de tudo. Era falta de tempo. Era, eh, o financeiro também acabava apesar de que o financeiro, se fosse pensar, era mais vantajoso comprar no mercado, né, e fazer. Mas, eh, eu acho que até por uma questão de idade também, né? Aquela coisa que você está naquele você sai para trabalhar. Daí, à noite, você quer sair e, eh então acaba entrando naquela rotina meio meio louca, mas, mas depois você vê que, eh, que é importante uma alimentação boa.
Hum. Sim. <chuckles> Entendo, entendo. Com certeza, mas você não removeu esses tipos de alimento completamente da sua vida? Você comentou que você ainda gosta de comer uma pizza casualmente, mas não com a mesma frequência que você fazia quando você era mais jovem?
Isso, isso mesmo, é é, eu acho que nada no extremo, né, eu não gosto muito dos extremos, porque você bom, pronto pra mim, né, tem gente que se adapta bem, mas eu gosto de, assim, de manter uma alimentação boa, na na saudável e eventualmente até porque, assim, às vezes você vai sair com pessoas, aí fica aquela coisa: "Aí, não como isso, não como aquilo, não como aquilo outro." Eu acho que, né, tudo dá para se flexibilizar um pouquinho, claro, na medida do possível, né, é quem não tem nenhum tipo de restrição, nada.
Uhum. Uhum, uhum. Claro, com certeza.
Então, se não você vira o chato do rolê, né, aí fica ruim, né. <laughs> É.
<laughs> O chatão. Hã, e agora me conta uma coisa, você comentou que você mora fora, como que foi essa adaptação, porque acredito que mudar de país deve ser uma mudança muito radical na vida de uma pessoa, até porque tudo acaba sendo diferente, o idioma, a culinária, o estilo de vida, como que foi essa adaptação, hã, de uma pessoa que tinha uma alimentação extremamente saudável no Brasil pra o país que você foi morar?
Uhum. Sim. É, eu tô atualmente em Portugal, né. Então, assim, minha mãe é portuguesa, então, eh, acaba que algumas coisas a gente já estava um pouquinho acostumado na culinária, né. Mas já é a segunda vez que eu venho para cá. A primeira vez, eu confesso para você que foi muito difícil, muito difícil, porque eu passei, acho que uns 10 meses morando, né, na Europa, e, quando eu a minha mãe perguntou, assim: "O que que você quer que eu faça quando eu voltasse, né, para o Brasil, a primeira vez", eu disse: "Pelo amor de Deus, me faça um arroz, feijão e um bife", porque na época não tinha ainda aqui, né. E hoje tem. Então, assim, hoje tem feijão, né. Tem opções aqui que a gente consegue lidar melhor com essas saudades da culinária, mas, é, mas faz falta, com certeza. Hum
Uhum. Aham. Uhum. <laughs> Sim. Sim, com certeza. Mas você não diria que a culinária portuguesa, e a culinária brasileira andam de maus dados até por uma questão histórica?
Ah, na um pouquinho, sim, algumas coisas, sim, é mais o feijão mesmo, que eu acho que é uma uma coisa mais mais brasileira mesmo, né. Eh, mas, tirando isso, acho que no geral, assim, algumas coisas são muito similares, não tem tanta. É aquele choque, né, de culinária, não chega a ter, é.
Hum. Ah. Sim. Sim, sim, é muitas pessoas relatam que quando se mudam pra paises como os Estados Unidos, por exemplo, acabam encontrando dificuldade pra encontrar uma alimentação saudável, até porque é um país que tem seus problemas com obesidade e comidas ultra processadas, né?
É mais difícil. É. É, lá é tudo em tudo em é, lá é muito industrializado, né. Eu acabei visitando lá uma época e, nossa, não acha nada que não tem um pacote. É difícil, assim, a granel, digamos, é.
Hum. Uma embalagem de plástico. Hum, com certeza realmente difícil. E hoje você diria que morando em Portugal, a sua alimentação, ela continua igualmente saudável quando era no Brasil ou mudou alguma coisa.
Hum. Sim, sim, não, continua saudável. Aqui tem coisas boas. As verduras são muito boas, peixes, né, tem peixe. Então eu acho que com relação à saúde, eu estou, estou garantida. <laughs>
<laughs> Maravilha. Olha, obrigada pelo papo, pelas informações que você me trouxe, foi realmente muito interessante.
Ah, eu que agradeço. Obrigada por ter me ouvido aí. <chuckles>